Aham, e ele gosta?
Ele ama, ele sai E eu te digo, assim. Eu não gosto de forçar ninguém, a fazer nada que a pessoa não goste. Então, da mesma forma que ele é meu marido e eu dou super confiança a ele, ao nosso relacionamento, eu, quero o mesmo, eh, eu não quero me sentir forçada a fazer o que eu não quero. Então
Olha, aham. Claro. Aham. Claro, ninguém gosta de ser forçado a fazer nada, imagina.
Exatamente. Isso eu falo muito pra ele: "Se você ainda não entendeu meu amor, porque o nosso casamento ainda continua aqui, vivo, firme e forte. É por isso, por essa mentalidade. Porque, se você ficasse me forçando a ir para as discotecas" meu marido é italiano, vivemos na Itália.
Aham. Aham. Sim. Ah, legal! É tem outra cultura, né. <chuckles>
É, exato. Uma outra cultura, eh, aí tu pensa, né: "Eu já não gosto de discoteca", discoteca italiana, ainda pior.
Ah é? <chuckles> É muito diferente do que no Brasil?
Nossa senhora! É tipo um brega, sabe, aquelas músicas velha. Meu marido é de 73 aí ele fala assim Ontem ele ontem saiu pra uma baladinha com amigo dele, aí eu falei assim: "Ah foi legal?" Ai ele falou: "Ai nossa, tocava as músicas da minha geração, era um público, tipo, de 40 a 70", aí eu: "Ai nossa, que legal". Eu tenho 40 anos. Eu não quero ir pra uma baladinha dessas, sabe. <laughs>
<giggles> Hã. Aham. <laughs> Eu entendi. Entendi, <laughs> aham. É outra energia, né? <chuckles>
Exatamente. Então eu vou pra minha salsa, né, e eu vou sozinha. E aí
Aham, ah legal! E e acaba que ele não gosta de salsa, então? Foi. Ah, entendi.
Ele não gosta de salsa, cara. Ele é um prego, ele não sabe dançar.
<laughs> Às vezes e ele foi lá só pra caçar e conseguiu uai. <laughs> Né?
Péssimo. Exatamente, foi lá pra caçar esposa bem isso. Enlaçou a mulher e depois falou assim: "E desculpa! Eu não danço não, não gosto não viu". <chuckles> E aí todas as coisas porque, tipo, eu sou salseira, eu gosto de jazz, eu gosto de R&B. Eu gosto de muitas tipologias de música, só não gosto de música italiana em geral. <laughs>
Sim. Hã. Quero não, quero não. Só. <chuckles> Ai que legal. Aham. <laughs> Mesmo na Itália, não pegou o gosto pelo som dele? Hã.
Não cara, não peguei gosto. Não consigo gostar. Então
Vou tentar ouvir pra ver como é que é, se você tem, se você tem razão na sua, na sua aversão aí. <chuckles>
É. É, então, eu dou liberdade, né. Ele tem liberdade de sair toda sexta-feira com os amigos dele, eu sempre falo: "Basta me respeitar, basta você lembrar. Que você tem esposa. Com a esposa estando do seu lado ou não", então, eu dou essa liberdade pra ele e eu tenho essa liberdade. Mas, de vez em quando rola, como, já, jogou a piadinha né: "Ai é ano novo". Ano novo geralmente a gente faz em casa, por quê? Ano novo a gente bebe, eh, gosta de comer bem, né. E aí a gente pega a comida de um restaurante bom, e os amigos vêm aqui pra casa. Aí um amigo dele, solteiro né lógico, falou assim: "Ai, porque que a gente não faz o ano novo numa balada, que aí depois, agent num restaurante depois a gente vai pra balada, né?" Aí eu falei para ele: "Olha"
Claro. Sim. E ele Aham. Sim. Aham. Aham. Hã, ele já já quer festa. Hã.